Certo, certo. Ecco, ehm, questi benefici, secondo te, quant per quanti giorni te li porti dietro dopo che hai fatto, metti, un un 2 o 3 ore di questo tipo di respirazione e meditazione? Se se è quello il tempo che occupi.
Ecco, esattamente, uhm, se riesci ad arrivare a fare 2 ore, è già un ottimo risultato. È chiaro che all'inizio non si riesce ad arrivare a fare 2 ore perché, all'inizio, addirittura, può essere anche stancante. È chiaro che dopo rallenterai con il numero di respirazioni e cercherai di aumentare lo stato meditativo, perché non è che puoi farti 2 ore continuamente a, ehm, ehm, ehm, ispirare ed espirare profondamente, potrebbe anche diventare <chuckles> pericoloso. Esatto, esatto. Quindi, quello ti serve all'inizio per rilassare il corpo, e dopo devi aumentare i momenti di stato meditativo e diminuire quelli di respirazione, come se fosse un ingresso, la respirazione, ecco. <sniffs>
No, certo. Certo, cer Pericoloso quasi. <chuckles> Certo, giustissimo, l'hai spiegata davvero bene come cosa.
Ehm, ehm, scusa mi ripetimi la domanda per favore?
Me la sono dimenticata anch'io, te ne faccio un'altra. <laughs>
Eh, anche mi son fatto prendere dal discorso, mi hai fatto una domanda interessante e adesso non me la ricordo più. Ah, "come ti senti" ecco, "quanto tempo hai du dura il beneficio che hai che hai apportato?" Allora, sì, ehm, all'inizio, ti durerà per qualche giorno. Se lo fai regolarmente, vedrai che arriverai presto a 1 settimana di beneficio, fino arrivare anche a 2 settimane di beneficio. E, co ma beneficio, che cosa intendo? Indubbiamente, sei molto più rilassato, quindi sei molto più calmo, riesci a affrontare le cose con tranquillità, ma, soprattutto, la tua mente sarà molto più lucida.
<chuckles> Non me la ricordo neanche ah s no, sì, quanto tempo dura, esatto. Sì. Certo, certo.
Più lucida e più ricettiva, perché sia la mente che il tuo corpo ti risulteranno più ricettivi a qualunque cambiamento intorno a te, che sia emotivo, delle persone che ti sono accanto, ma che sia fisico, se, magari, senti uno spiffero d'aria arrivare te n'accorgi immediatamente, se senti la temperatura che cambia, se in un luogo c'è più umidità rispetto a quello in cui eri l un attimo prima. Reazioni di questo tipo.
Certo. Certo. Certo. Quindi più presente, in sostanza.
Assolutamente sì, sei più consapevole e più presente. Esatto.
Bello, molto bello. Ecco, volevo capire una cosa, secondo te queste tecniche di respirazione iniziale e poi di meditazione le puoi applicare anche magari in un ambiente urbano, se uno non ha tempo di andare, ehm, nei boschi?